Sa lugar namin, wala naman. Kasi nasa Metro kami. So bibihira lang yung mga turistang nakikita ko unless ano sila mga asawa ng mga pinay or pinoy dito, so 'yun may nakikita ako. Pero yung turista na talagang dinadayo wala rito sa may lugar namin. So ang palagay ko naman sa pagkakaroon ng turista sa isang lugar 'no? Parang tong nakakatulong kasi sila para tumaas ang yung parang yung ekonomiya natin. So sila yung mga nakakapagpataas siyempre 'pag mas maraming turista mas napapasok ng pera yung ating bansa, ayun mas na po-promote yung kagandahan ng ating bansa. Ayun, 'yun naman yung palagay ko yung nakikita ko na kagandahan ng pagkakaroon ng turista dito sa atin. So ikaw ba? Ano bang palagay mo kapag madami, mm?
Hmm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Hmm. Mm. Mm. Oo, oo. Mm. Mm, totoo. Mm. Mm Hmm. Mm. Mm. Sa'kin naman, sa palagay ko, siyempre maganda 'yan para sa ekonomiya ng Pilipinas, 'di ba? So 'pagka mas maraming turista kagaya na ngang sinabi mo, syempre na po promote yung mga magagandang lugar dito sa'tin. Tapos siyempre, ah, umuunlad yung turismo, kasi nakikilala yung lugar natin. Ah tapos, um, siyempre nabibigyan ng mga trabaho yung mga lokal sa lugar na yun 'di ba? So halimbawa na lang kagaya ng, ah, yung Siargao, Boracay, Palawan. So, dahil dun siyempre yung mga lokal natin dun nabibigyan sila ng trabaho. So sa tingin ko naman meron ding magandang epekto yung maraming turista sa isang lugar.
Mm. Oo. Mm. Oo. Yung oo tama. Mm. Ah, totoo. Tama 'yun. Oo. Mm. Mm Oo. Ne Mm. Sabagay ano na rin 'yun eh, kumbaga bukod sa trabaho na nabibigay natin sa mga lokal na residente, ando'n na rin yung mga pagkakakitaan nila siyempre. Ah, 'yun lang may may time kasi na parang na-aabuso nila yung mga turista din 'di ba? Ah minsan matataas yung mga bilihin nila na pati yung mga Pilipino na na dumadayo dun ganon din ang presyo oo 'di ba? So 'yun lang yung medyo sana na naiiwasan nila 'di ba? Na okay lang naman kung kung sa turista siyempre ganon talaga madaming pera yan, kaya nga pumunta sa atin kasi 'di ba aya nila, afford nila. So
Mm. Mm. Mm, <smacks lips> totoo. Mm. Mm, oo, sabagay. Oo. Oo totoo, nadadamay. Mm. Hmm. Oo Mm. Mm. Tama.